ए जी।
जी और आप कहेंगे कि अ, जो है उसके बाद मतलब देखिए मैंने मेरे को ये बात पता थी। देखिए भूल तो मेरी नहीं है। पर है ना एक बार को देखिए आप पर जो मैंने एक चीज़ सीखी हुई है देखिए आप गधे के साथ गधा नहीं बन सकते। मतलब है ना तात्पर्य यही निकला कि मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनना अगर है ना कह लीजिए आपने सुना होगा कि कुत्ता भौंक रहा है तो देखिए आप भौंकेंगे थोड़ी आप बराबर से निकल सकते हैं।
जी, बिल्कुल भी नहीं थी, हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। काफ़ी अपनी समझदारी की बात बताई ये मैं काफ़ी आपसे आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने भी ये चीज़ अपनी खुद की ज़िन्दगी में भी काफ़ी फेस करी है क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि आ आप दूसरी बात को सुनना ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि इसके साथ अपनी जो भी एनर्जी मेरे अंदर है मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ये तो कुछ बात बोल रहा है और बोलता ही रहेगा। मैं मेरे साथ कितनी एनर्जी लगाऊँ? तो छोड़ो आगे बढ़ो अपनी ज़िन्दगी में और ये कई समझदारी की निशानी है ये। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कोई कमज़ोरी वाली बात है। आपने बहुत ही समझदारी का काम किया है ये। तो आप म आपको क्या लगता है कि अ अ, जो ये गलतियाँ होती हैं, ये दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए आप क्या मतलब स्टेप्स लेते हैं कि आप दोबारा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का क्या आप नहीं करेंगे ये गलतियाँ दोबारा?
अच्छा! हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा जी। बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। जी, बहुत ज़्यादा तो यही कह लीजिए कि इसका एक बार को जो मुझे लगता है कि आपने सुना होगा देखिए दूध का जला छाछ भी फूक-फूक कर पीता है और देखिए ऐसा नहीं है कि एक बार चलिए आपके साथ कुछ बुरा तजुर्बा हो वो गलती दोबारा नहीं हो सकती है। वो एक बार और हो सकती है। पर कह लीजिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीसरी बार भी हो जाए। क्योंकि आपने सुना होगा ना देखिए 2 बार ही इत्तेफाक माना जा सकता है पर तीसरी बार नहीं। और आप कहेंगे कि जैसे जो है ये जो घटना हुई थी ना जो मैंने आपको बताई है। अ, वैसे एक और घटना जो मतलब कुछ महीनों बाद मेरे साथ दोबारा हुई थी थोड़ी इससे मिलती जुलती थी। ठीक है? और आप कहेंगे कि उसके बाद से जो है मतलब तब मेरे को सीख मिली थी कि नहीं कुछ भी हो जाए ये जो है देखिए ना तो जो है मतलब किसी से जो अगर कोई मज़ाक भी कर रहा हो ना तो बहुत तक देखिए आपको पहले देखना ही व्यक्ति है कौन? भले ही वो आपसे खुद मज़ाक क्यों ना कर रहे हो। पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये आज़ादी मिले की आप भी मज़ाक कर सकते हैं। और जो है देखिए यही लगता है कि जो कि देखिए मैंने एक चीज़ पहले भी सीखी थी, कि ना कई बार जो होता है देखिए लोग है वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, है ना और कह लें बहुत ज़लील करने की कोशिश करते हैं और मेरे को ए अ, पर मे मेरे हिसाब से आपको जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और जो है ना मतलब देखिए अपने पद पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए और कई बार देखिए ऐसा हो जाता है कि देखिए आपका समय नहीं होता। और कहते है ना देखिए समय ना हो तो जो कुत्ता भी होता है कुत्ता भी आपको शेर की तरह लगने लगता है। तो देखिए आप जो अपने समय की प्रतीक्षा करिए और जो है कह लीजिए है ना कहते हैं ऊपर वाले की जो लाठी है जब वो पड़ती है तब बहुत कुछ हो जाता, है ना आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है ताकत का ताकत मिल जाती है आपको। तो देखिए कई बार आपको ऊपर वाले की लाठी का ए के ही भरोसे बैठना पड़ता है।